Como a cidade onde você mora reflete a diversidade cultural?
Ah, então, eu tô morando agora em Trapani que fica na Sicília. E aqui, a Sicília em geral, assim, tem uma história muito interessante de diversidade cultural. Porque ela fica no norte da África, né. E fica muito na direção, assim, da Grécia, ali, né, do Mediterrâneo, ali, mais pra cima. E é um ponto importante, né, que os navegadores costumavam passar por aqui, enfim, pra chegar na África e tal. Eh
Aham. Ah. Certo. Deve ser lindo, né?
É e também é muito bonita. Mas é interessante que, mesmo antes dos romanos, antes de tudo, assim, eh, passa eles têm tiveram então uma influência de árabes, dos gregos, de até chineses que passavam aqui. É. E exatamente. Já era globalizada antes da globalização, a assim. <laughs>
Tá. Olha. Interessante. <laughs> Muita diversidade cultural.
Muita, tanto que tem é famoso, assim, né, a influência, por exemplo, grega da que tem uma cidade aqui próxima que chama Agrigento que tem templos, né, gregos que foram construídos, enormes, iguaizinhos os que tem na na Grécia. Taormina também, que é uma cidade super turística, tem também, tem ali um teatro grego, né, em ruínas, eh, mas tem.
Na Grécia, sim.
E eu acho muito legal, assim, que até os prédios você passa têm estilo feudal árabe. Aí tem vários se alguém entender de arquitetura mais que eu, né, que eu entendo pouquíssimo, mas, visualmente, você olha na Europa, você i imagina aquelas coisas: Arte Nouveau, Arte Deco, não sei, no estilo meio tudo similar, assim, né?
Interessatíssimo. Uhum. Aham. Muito parecido.
Ou É, ou aquelas coisas meio Game of Thrones que tem também, assim, sabe. Cidades, <laughs> estilo medieval. Só que aqui, especificamente, tem muito estilo de janela, por exemplo, que é um desenho muito árabe. E é engraçado ver misturado árabe, aí depois grego, aí depois meio romano mesmo, do Império Romano.
Góticos, né? Muito, né. Ainda, t tem muito resquício do Império Romano.
Aham. Sim, tudo, tudo, todo canto.
E isso atrai muito turista?
Sim, acho que é por isso a característica. Por exemplo: aqui nessa cidade, um dos pratos típicos é cuscuz, que é marroquino, né, e é um cuscuz que eles fazem então com frutos do mar, porque é uma cidade de de mar, né, a gente está aqui na beira da tem praia e tudo mais. E então tem essa essa essa influência. E pra todo canto que você olha, tem assim, até as as comidas, além do cuscuz, tem algumas as outras comidas que são meio típicas, assim, de outras outras partes, a parte árabe tem tudo aqui, assim, eh, o babaganuche, essas coisas você acha, eh
Olha! Uhum. Certo. É bem diferente, né, pra uma cidade europeia.
Ela é muito, ah ê e eu acho interessante porque tudo isso meio que conviveu muito bem, como ela era um ponto de passagem, né. Não tem tanta disputa, eu acho que também você vê até na fisionomia, nos traços físicos mesmo da das pessoas que são italianas, mas são da Cecília, são um pouco mais escuros, né, tem são morenos que que toma sol e fica bronzeado de verdade, sabe, não fica vermelho.
Sim. Sim. Certo. Entendi. Tem algum cantinho aí na cidade que você acha que grita mais a diversidade? Por exemplo, onde receba mais turistas, um um lugar que você consegue ver claramente essa diversidade?
Ah, eu a é bom a a aqui vai ser sempre, acho que nas cidades italianas, vai ser no centro histórico, assim. Então aí você já vê, eh, igrejas mesmo que são diferentes. Ah, o fato de ter mesquita, né? Eh, em Palermo também onde eu morei, que fica a 2h daqui, também tem isso, tem lá acho que mais hum eh, como a cidade é maior, eh, sempre teve muita igreja, né, porque diz que igreja na Itália, elas eram construídas pelas famílias ricas. Então, se você era super rico você, ah, dava dinheiro pra construir uma igreja e aí normalmente um filho que não casou virava padre, a filha virava freira.
Uhum. Legal. Boa. Olha! <laughs> E aí ele tomava conta daquela igreja própria que a própria família dele construiu.
<laughs> Sim, porque era rico. Então então tem tinha muita família rica e daí às vezes 1 bairro tem tipo 6 igrejas e muitas estão abandonadas. E em Palermo, algumas viraram mesquitas. Então, por fora é uma igreja católica, só que quando você abre a porta, tem todos os sapatos, as pessoas entrando, né, os homens com aquela roupa típica, assim, árabe para rezar nos momentos específicos. Então, é é tudo misturado, a a igreja virou mesquita.
Aham. Mas por dentro não. Certo. Ah, isso é muito interessante.
É. E e essa influência ficou muito legal. É. E e tem uma coisa assim de um convívio, como se eu acho que é parecido com o que tem no Brasil, eu acho que, por exemplo: eu sou de São Paulo e São Paulo tem árabe, judeu, tem muito síriolibanês ali, né, e
É uma mistura cultural diferente, né? Uhum. Tá. Italianos. <giggles>
italianos, coreanos, no mesmo bairro em São Paulo, eh, normalmente os judeus são donos dos co do dos prédios. Os árabes ali têm uma região que eles são todos eles que alugam as lojas, porque vende tecido. E os coreanos pegam o tecido e fazem roupa, é. <giggles>
Uhum. Sim, no Bom Retiro. Sim. Realmente é muito bem distribuído, né, essa diversidade cultural e eles
É, é uma in integração cultural similar. Uhum.
Sim, eles trabalham juntos, mesmo que cada 1 em uma vertente.
Pois é. E e aqui é meio parecido isso também, assim, aí é é claro que essa história de imigração de árabe pra cá é mui É muito antiga, é antes do Império Romano. Mas hoje mesmo também tem bastante imigrante, assim, tem muita gente da África, assim, Gâmbia é um lugar que tem muito imigrante aqui, Paquistão, né, também, acho que asiáticos têm um pouco menos, mas tem chinês, poucos. E, e a gente estava eu estava com uns amigos em um bar outro dia e passou alunos da escola, né? <giggles> E era uma classe de crianças de uns 6 anos e eles passaram todos abraçados, assim, sabe, tinha <laughs> E eles anda era tipo, eh, 2 fileiras de criança abraçada e aí até um amigo comentou: "Nossa! Parece uma propaganda da Beniton." Sabe? Aquela prop propaganda de todas as raças, porque tinha a menina com aquele lenço árabe, o chinês, o negro, o paquistanês, o italiano, o de óculos, o gordinho, a ruiva, to e eles estavam todos abraçados.
Uhum. Entendi. Hã. Ai, que lindo. <laughs> Aham. O loirinho e todo mundo junto.
É, e todo mundo junto, assim. Então foi muito engraçado passar eles pra vê que na na próxima geração, né, já tem crianças, filhas de imigrantes, mas que já estão integradas, à sociedade, assim.
Sim. Habituadas, né, com essa diversidade, e entendem melhor o respeito. E que, no fundo, todas as pessoas são iguais, né.
Assim e eu vejo muito isso porque tinham me dito que: "Ah, na Itália, as pessoas são muito racistas, tal". Eu nunca vi, assim. Eu até fiquei pensando, eu morava num lugar, num outro apartamento aqui, que tinha dois rapazes negros, africanos, que falavam árabe. E e e p eu não sei de qual país eles eram, porque deve ser de a são muçulmanos, então eles falavam da falavam árabe. Tinha um senhor marroquino, então eles estavam sempre se cumprimentando, que é, eh, eu sei só Salamaleico, Alaikum essalam a única coisa que eu sei em árabe. <laughs> É. Salamaleico <laughs> E aí, o resto eu não entendia nada. Mas aí eles sempre se cumprimentava. E aí tinha umas senhorinhas muito velhas, né, e uns senhores muito, muito velhinhos. Aí eu pensei: "Ai, eles vão ser meio racistas com o rapaz". Porque o rapaz está estacionando a bicicleta ali, né. Aí é, assim, ele deixava a bicicleta estacionada ali, não sei se podia. Daí eu vi a senhorinha saindo, começou a falar com ele. Aí eu pensei: "Deve estar brigando." Não, ele foi levar água pra ela. Tipo, ele comprou, eles compravam, né, porque aqui todo mundo bebe água de garrafa, ele estava levando o pacote pra ela, ela pagando pra ele, perguntando: "Como você está?", não sei o que tem, batendo o maior papão, assim, os dois. <laughs>
Uhum. Sim. S <laughs> Olha lá, você já aprendendo árabe também. Aham. No lugar errado. Ah. Sim. Ah, mas é bonita essa essa, né, troca deles.
É, então, eu eu realmente eu nunca vi ninguém ser xenófobo ou racista aqui. Não que não aconteça, mas é que assim
Sim. Mas é legal que você nunca tenha presenciado nesse tempo que você está, né.
não vi. É, realmente não vive. Eh eh, a algumas coisas que que pode acontecer, é que eu acho que ainda tem muito, que acho que é comum na Europa, principalmente em primeira imigração, é que os casamentos são ainda entre, né, 2 paquistaneses, 2 senegaleses, dois as pessoas buscam pessoas do mesmo país, assim, da mesma cultura pra casar. Então, casamento interracial eu acho que vai acontecer na próxima geração, né, dessas crianças que eu comentei provavelmente. Porque
Aham. Entendi. Sim, bem provavelmente. Porque elas já vão crescer ali numa cultura mais que um acaba se integrando a cultura do outro, né.
Uhum. É, exatamente. Então estão estudando juntos, já nasceram aqui, né, então elas são italianas na verdade, só que com uma ascendência de outros outros países. E
Uhum. Certo, é verdade. E quando você anda pela cidade, você vê sinais, aí, pequenos e grandes que acabam te mostrando essa mistura cultural? Por exemplo, línguas diferentes nas placas até ou alguma, eh, roda de samba ou ou n você não citou muito brasileiros mas assim, ou al alguém fazendo som até mesmo da árabe alguma coisa desse sentido. Eh, você comentou sobre a comida, né, que você tem aí próximo de você, comidas que são mais árabes, citou até o cuscuz. Mas conta a alguma cena que tenha ficado na sua cabeça.
É. Uhum. É. Uhum. Ah, assim, aqui tem muito comida tem variada. Tem eh, bom os restaurantes sempre têm, né. Restaurante chinês barra japonês, que aí eles põem tudo juntos, asiáticos que comem sushi <chuckles> e frutos do mar, tem o restaurante. Tem restaurantes árabes também. E o engraçado de coisa brasileira é que a música eles gostam muito de música brasileira, né, na Itália em geral.
Uhum. Ai, que bom.
E sempre tem algum lugar que vai tocar bossa nova, sempre. Eh, acho que a música brasileira é é muito apreciada. Tem, em Palermo, tem um restaurante que só toca bossa nova. Eu eu sempre que a g eu passava por lá eu estava tocando bossa nova, o do o dia inteiro. E, outro dia eu estava comendo uma pizza, assim, parei num bar com uma amiga; a gente sentou na calçada, pedimos. Daí chegou um grupo de de de músicos, musicistas, assim. Eles falaram que eles eram da universidade, aqui de Trapani, que eles iam tocar músicas folclóricas. Aí eles tocaram, simplesmente, assim, música árabe, hum, cantada em Siciliano, que é o dialeto daqui, depois eles cantaram o tocaram músicas do do de outros países. Acho que foi, que que foi? Ah, foi de países do Leste Europeu, eles tocavam. Sempre usando sanfona e flauta, estavam fazendo um pot-pourri, assim, de músicas que eles achavam que eram similares, apesar de serem de lugares totalmente diferentes. Então era o Marrocos com o Siciliano, depois acho que era de Bratislava, depois Hungria e depois, eles não me começam a tocar forró? Daí eu <laughs>
Isso é ótimo. Olha. Sim. Tá. Aham. É esses músicos, muito diversos.
É. Muito diverso. Eles a se apresentaram e falaram: "A gente vai tocar agora ritmos folclóricos que a gente acha que se parecem na estrutura, mas que são de lugares do mundo completamente diferentes". Então foi Marrocos, um lugar do Leste Europeu que eu esqueci, Hungria e Brasil, tocou um forró. Eh, pets hum, aqueles forros clássicos, sabe. Instrumental com a com a a flauta e a sanfona.
Sim. Aham.
E aí eu estava ouvindo, eu falei pra minha amiga: "Nossa! Olha, isso é <laughs> isso é o forró do Brasil". E ela cantou um pouco que, eh eh, não sei de quem que é, se é do Dominguinhos, se é do zu Luiz Gonzaga. Era algum forró muito muito clássico assim, enfim.
Olha. Essa é do Brasil. Muito tradicional do Brasil e e isso te remeteu a casa?
Ah, com certeza, na hora que eu vi aí até algumas pessoas começaram a dançar. <chuckles> Assim, porque aqui é meio assim, cidade do do interior, alguém começa a tocar, alguém começa a dançar. Sim, me re e me re e é muito legal, porque você vê que é um lugar que integra as culturas, né, que não tem uma coisa repelente, assim.
Ai, que bom. Isso é ótimo. Uhum. É, mostra muita diversidade cultural. E ao longo do tempo, você acha que isso tá ficando mais forte?
Ah, eu acho que sim, eu acho que Tra ah ,essa Trapani tá recebendo muitos estrangeiros, assim, eu conheço pessoas de muitos lugares. Conheço, eh, tem vários expatriados de todo tipo de país e eu acho que eles estão vendo que isso é bene eh, traz um benefício pra cidade. Traz mais turismo, ent as pessoas, eh, f torna a cultura mais interessante e abrangente, então, acho que tá sendo super benéfico pra cidade, em geral, assim, a essa essa aceitação que eles têm de se misturar mesmo com outras culturas.
Uhum. Sim. Mas fica. Ah, isso é ótimo. Olha, eu adorei saber um pouco mais sobre onde você mora e como a diversidade cultural tá expandida aí. Muito obrigada por compartilhar.
Eu que agradeço. Muito obrigada e até a próxima.